Alors normalement, heu, je suis censée me lever à 7:00 pour, heu, tu vois, avoir le temps de, heu, me moi me préparer dans un 1er temps. Heu, donc ma douche et cetera, heu, me maquiller un petit peu, m'habiller et heu, normalement à 7:30 précise, il faut que je réveille mon fils, pour avoir le temps de petit déjeuner, heu, voilà et en fait mouais, dis-moi, dis-moi?
Oui. Oui. Oui, oui. Tout à fait et c'est et c'est pardon. Non, j'allais dire et face à de tu y arrives tous les matins à 7:30 pour lever ton ton fils? Oui. Ouais.
Alors voilà, c'est ça. Moi, tu vois, j'ai aucun souci enfin, j'ai aucun souci, heu, c'est un peu malgré moi, hein, que je me lève à 7:00. Parfois, je suis hyper crevée, heu, c'est vrai que parfois aussi, j'ai du mal à vraiment, heu, en fait, il faudrait absolument qu'entre 7:00 et 7:30, heu, je sois, heu, moi, prête et parfois, je n'arrive pas à, tu vois, à prendre juste ce temps-là pour, heu, voilà. E, hem, voilà et heu, mon fils à 7:30, heu, il y a des matins où, bah, à 7:15, il est déjà debout parce qu'il s'est réveillé et il y a des matins où c'est impossible de le sortir du lit. Mmh.
Oui. D'où la fatigue du matin? Oui, ouais, je p je peux comprendre, ouais. C'est c'est difficile, ça de sortir un enfant de de son lit, quand il dort bien, il est au chaud dans sa couette, heu, il a pas envie de se lever. Ouais, ouais, d'accord et comment ça se déroule alors quand, heu, il est, heu, t tu n'arrives pas à le lever? De tu perds du temps, tu, heu, tu le grondes, heu, tu t'énerves?
Ah, c'est compliqué. Mouais. Bah oui. Bah oui. Bah, c'est ça, c'est ça. Mmh. Non, le pauvre, non, non, non, non. Alors sur ça, heureusement, tu vois, je je pense que j'arrive à bien gérer, heu donc parce que je pense que c voilà, c'est le début de la journée, donc je suis encore j'ai encore de la patience, on va dire. <chuckles> Donc non, je le gronde pas. J'essaye vraiment de petit à petit, de lui dire qu'il faut se réveiller et cetera mais, heu, après, le le problème, c'est que le stress, un peu, monte en moi, tu vois? Parce que je me dis je vois les les l'heure tourner et je sais qu'on est un peu à 10 minutes, 15 minutes près.
Oui. Oui. <chuckles> Oui. Ah oui, en effet et hem et quand ça ça arrive, heu, ces matins-là, donc toi tu es prête, hein, puisque tu as dit que tu prenais ta douche au préalable. Ensuite tu lèves ton fils. Est-ce que ses les affaires de ton fils sont prêtes, heu, la veille pour le lendemain, tu sais? Ces petits son cartable, heu, ses petits vêtements, heu, son petit déj?
Heu, ouais. Mmh mh. Mouais. Oui.